No, pensa te.
Eh sì, eh sì. Quindi anche que portante come notizia. Cioè, è stata gonfiata sicurament tantissimo, per comunque sai come funzionano, e o le i media insomma. Però c'è questo beh, e oltre a Taylor Swift hai qualche altra notizia succulenta che magari io non conosco e che è stata gonfiata tanto, insomma?
Mh. Sì. Eh. Sì. Certo. <chuckles> Mh. Sì, ma poi, desso mi è venuto in mente ora, mhmm, forse questo non è proprio spettacolo spettacolo, però ricordo che praticamente quando, ehm, mhmm, c'era lo scandalo dei calciatori, mi ricordo, che scommettevano, anche lì se ne par se ne parlava dappertutto. Ricordo anche questo calciatore molto giovane, io mhmm, della Juventus mi sembra, è stato poi sì, è stato poi, ehm, estromesso, ha ricevuto una penale, mhmm, la squalifica. Però ricordo che, mhmm, cavoli, questo ragazzo comunque mi ha fatto un po' senso, per questo ragazzo comunque è giovanissimo, perché poi questi qua li vedi in TV ma sono dei bambini che giocano alla PlayStation, che hanno che hanno dei dei s dei dei salari molto alt dei bonifici molto al al mese, tutto qua, ecco.
Mh. Ah, okay. Ah, sì. Sì eh. Sì. Sì, sì, ho presente. Giusto. Eh, sì. No, no, sì certo. <chuckles> No, no, beh, su questo assultame beh, però guarda, in Italia sai che il calcio è cioè lo sport nazionale, quindi per forza di cose è una cosa che cioè quando succede qualcosa, cioè, del calcio sicuramente ne verrà parlat diventerà una notizia trita e ritrita continuamente insomma. Quindi non mi stupisc
Eh. È vero. Sì. Sì. Sì, sì, esatto, esatto. I calciatori sono un po' le celebrità, ecco, qua sì, sì.
In Italia assolutamente sì, assolutamente.
Sì.
Eh, <exhales> uhm, diciamo che quest'estate è stata piena di scandali soprattutto.
<chuckles> Sì, sì, sì, ma io mi ricordo anche qualche estate fa, forse 2 o 3, non mi ricordo, quando Ilary Blasi e Totti si erano, ehm, ro si erano lasciati.
Mh. Mh. <chuckles> <snorts> Okay, sì ho pre ho presente la notizia, mi mi ricordo che è uscita tutta la notizia del Rolex, ehm, che lei ha rubato, mi ricordo, mi ricordo.
Sì. E poi la nuova la nuova tipa di lui, e i dispetti, poi anche Fabrizio Co no, vabbè. <chuckles>
Sì.